Ya, şunu duymuştum, ben, eee, ne kadar doğru bilmiyorum ama, hani, bu çocukların bir çok küçükken yapılan hatalar da olabilir. Mesela, diyelim ki, bir ebeveyn var, çü küçükken çocuğuna çok fazla yasak koymuş, çok fazla şey koymuş, çocukla güvenli bir ilişki kuramamış, sıkıntılı, eee, ve de bu problem devam ediyor. En basitinden çocuk okula başlayacak ya, annesi okula bıraktığında bile tutuyor, yapışıyor, ayrılmak istemiyor, ağlıyor. Zaten o güveni en net hissettiğin yer kreş kapıları. İlk haftadan bahsetmiyorum, ilk haftalarda bütün çocuklar bir, "Ne oluyor, ben nereye gidiyorum?" der ama aradan 2 ay geçtiyse, senin çocuğun hâlâ sana yapışıyorsa, aslında güvenmediği yer kreş değil, sensin. Maalesef, orada döneceğinden emin değil. Senin onu alıp almayacağından emin değil. Ya, benim oğlum bile bak, ben önem veriyorum, bu konuya dikkat eden bir anne olduğuma inanıyorum, dikkat ediyordum. Okula bırakıyordum. Eee, ilk hafta, evet, o da ağladı. Sonra alıştı ama eve geliyordu. Bana ne soruyor biliyor musun? "Anne" diyordu. "Benim bir arkadaşım var, ne olmuş biliyor musun? Bana anlattı da annesi onu okuldan almaya hiç gelmemiş o gün biliyor musun?" diyordu. "Ya, hadi ya!" diyorum. Ne olmuşsun?
I hı. Hıh. Hı hı. Evet. Gidip gelmeyeceksin gi Hı hı. Hıı. Kıyamam. Ay, kıyamam. Yani, kendi korkusunu sana mı şey yapmaya çalışıyor, ya? Bakar mısın, nasıl düşünmüş onu ve
Evet, evet, evet, yani. "Anneciğim olur mu?" diyorum. "Hiçbir anne baba çocuğunu bırakır mı? O çocuk ne yapacak?" "Anne yok yok." diyor, "Biliyorum." diyor, "Bir tane arkadaşım var, hiç almaya gelmemiş, ne olacak şimdi o çocuğa?" diyor. Ya, çocuk şunu düşünüyor: Sen bir gün beni almazsan bana, ne yapacağım diyor. A, bana da onu sormaya çalışıyor.
Ya, kıyamam. İnanmıyorum y I gerçekten bir de bunu, hani, o sorma şeklini, eee, yani, hani, sana güveniyorum, sorun sen değilsin ama olabilirse böyle bir şey, ne olacak gibi, hani, senin fikrini merak ediyor sanı çok
<chuckles> Evet. Yani, evet, evet. O yüzden, eee, bu güven duygusu, hani, şeyi sormuştun, toparlanamaz mı bir daha, diye. Aslında bu çocuklukta çocukluk dediğim, 0-5 yaş arası diyeyim. O arada, çünkü en temel güven kuruluyor. Ondan sonra sıkıntı yaşadıysan, ergenlik dönemi çocuklarla annelerin, babaların 2. şansıymış diye okumuştum. Orada yaşadığın bu sıkıntıları ergenlikte aynı o 0-5 yaş arası gibi toparlayabilirmişsin. Orada, ama karşında artık sessiz, sakin, itaatkâr bir çocuk değil, gayet fikirleri olan, mümkünse, yani, "şu beyaz" desen, "hayır, siyah" diyecek kadar kavga etmeye meyilli bir canlıyla bunu tekrar kurmak, biraz zor olsa gerek.
He. He. Ya Hı hı. Tabii. Hı hı.